Oh, oke. Jadi, memang setuju juga bahwa ikan terinya ibu itu memang, eee, beneran enak, gitu, ya?
Beneran enak. Andai misalkan nggak enak mungkin, mereka cari lauk lauk pauk yang lain kan, mungkin cari telur goreng, atau apa, iya kan. Tapi, kalau misalkan ada ikan teri buatan ibu, itu mereka, kayak kita kayak lomba-lomba makan gitu, Kak. <laughs> Iya. Biasanya tuh, u kalau udah habis kan itu, mungkin saya pulang sekolah, ya kan, pulang sekolah waktu SMP atau SD, gitu. Nah, pas pulang lapar-laparnya kan, nah cari tuh makanan di rumah, di di dapur ya kan, dapatnya, ikan terinya udah habis. Tapi, masih ada sisa dikit-dikit, Kak, ya kan. Ad heeh, sisa sambel-sambelnya, tomat-tomat, masih ada ikan masih dikit gitu nah, itu
Oh. Iya, betul betul. <laughs> keburu kehabisan nanti. <laughs> Oke. Mhm. Mhm. Nah itu sambelnya aja juga enak tuh pasti.
Iya, betul. Itu, wah, saya sampai, wah, ini luar biasa banget rasanya, Kak. Enak banget.
<laughs> <chuckles> Oke. Nah, ini pernah kepikiran nggak sih Kak, ibunya untuk meng dulu ya, mengkomersilkan ini, gitu loh?
Eee, enggak ke enggak pernah kepikiran sih, ibu. Karena, ibu itu banyak anaknya kan. <laughs> Ada 8 orang, gitu kan, dan, itu, itu a iya, itu harus diurus semua kan, dari kecil sampai dewasa itu pasti urus. Dan pasti saya paham juga sih, ibu itu, kalau misalkan mau jualan, bisa juga sih ibu itu, bisa jualan, ya kan. Tapi karena, mungkin du dia prioritaskan anak-anaknya, makanya dia lebih fokus jadi ibu rumah tangga aja. Awalnya ibu itu kerja juga, gitu, pegawai gitu, Kak. ayah kan PNS gitu kan, kepala sekolah. Nah, ibu itu per e awalnya kerja juga, tapi, ayah minta ibu berhenti aja, nggak usah kerja, capek katanya, kan. Iya, kayak gitu, Kak, maksudnya, hmm.
Mhm. Oke. Wow oke, keluarga besar ya? Mhm. Oke. Heeh. Mhm. Mmm, karena anak-anak, iya. Oke. Nah ini, eee, kar ternyata keluarganya keluarga besar gitu, heeh, ya, Kak, ya? Pas bikin, sambal ikan teri itu sebanyak apa Kak, sekali bikin?
<laughs> Besar banget, Kak. Itu 1 apa ya, <tsk> 1 mangkok besar kan, aduh, tapi mangkoknya nggak terlalu besar juga, tapi nggak terlalu kecil juga, Kak. Ada mangkok tuh kan, penuh penuh, dan itu nggak sampai, 3 kali makan orang itu ya, sekali sesi makan malam itu biasanya, udah berkurang banyak tuh, biasa masih ada sisa sedikit kan, dan itu yang, biasanya kalau pagi itu biasaja biasanya yang sisa-sisa itu jadi rebutan, Kak, ya kan.
Mhm. Tapi penuh gitu kan? Diludes. Mmm.